Ừm, thực sự là mình đang sống ở trong chung cư á thì riêng ở dưới chung cư của mình, cái khuôn viên của chung cư thôi thì nó cũng đã đủ để mình có thể tập luyện được rồi. Nó rất là thoáng đãng, nó có sẵn, ờ, những cái không gian đường đi trong nội khu để mình có thể là, à, duy trì cái hoạt động của mình. Nhưng thực sự là nó cái không gian nó không ảnh hưởng đến mình lắm, mà chủ yếu là ảnh hưởng về cái cái chính bản thân của mình là phần nhiều thôi đó bạn.
Hay đó. Ừm, nhưng mà có môi trường thuận tiện vậy là rất tốt, tại vì có nhiều người muốn chạy bộ giống bạn ha, họ phải lái xe đi tới công viên, đó, cái đó còn mệt hơn. Bạn rất may mắn là tuột xuống cái cầu thang là tới cái nơi vận động rồi, thì tại sao không tuột xuống cầu thang nè. Bây giờ cái lý do gì không đủ can đảm, không đủ trách nhiệm, mang đôi giày bước xuống cầu thang.
<laughs> Đúng rồi. <laughs> Ừm, rồi. Đúng rồi, thì nó là đầu tiên là lên kế hoạch nhưng mà không duy trì được tại vì là nó chưa tạo thành cái thói quen mới á, đó thì nó là cái ý đầu tiên. Còn nữa là do cái công việc của mình nó cũng bận rộn á, nó nhiều áp lực về công việc á, nên thành ra, ví dụ như mà mình đặt mục tiêu chạy bộ vào buổi tối đi thì, ờ, cả ngày làm việc mệt mỏi rồi nên là mới đầu á thì nó còn có nhiều năng lượng một chút. Nhưng mà dần dần, dần dần, lúc mà ừm, đến lúc mà cái cơ nó nhức lên á, nó mệt mỏi trong người á, xong rồi lại thêm áp lực công việc, nó mệt mỏi thêm cả về tinh thần nữa. Thành ra là, ừ, mình bảo là "Hôm nay đau quá rồi, chắc là cho cơ thể nó nghỉ ngơi một hôm đi." Xong rồi hôm sau lại cứ viện lý do này, hôm nay có việc này bận bắt buộc phải làm nè, rồi, ờ, hôm kia là bận deadline nó đến nơi rồi, mình không thể dừng được. Đó là cứ lí do này, lí do kia làm cho mình, à, à, không thể nào mà tụt xuống cái cầu thang như bạn nói được.
Rồi. Ừm. Ừm. <laughs> Đúng. Ừm. Ừm hứ. Ừm, mình hiểu. Rồi. Ừm hừm. Rồi. Ừm, mình hiểu. <laughs> Rồi, bây giờ mình chỉ bạn cách này coi coi làm được hông nghen. Bạn có một cái bài nhạc nào mà nó kích động, mà nó sung, nó giật gân, mà mỗi lần bạn nghe tới nó đó là tay chân bạn ngồi hông yên, bạn phải ngúng nguẩy lắc lư, ừm, kêu bằng vận động cơ thể nhún nha nhún nhảy hông, có bài nào hông?
Ừm, sao vậy? <laughs> Ừm, thực ra là mình cũng rất là hay nghe nhạc và cũng có rất là nhiều bài nhạc sôi động để mình có thể là thực hiện cái điều đó luôn. Nhưng mà nhiều đó làm sao vậy? Ừm.
Hết sẩy. Ừm, chọn một bài, rồi, bạn chọn một cái bài nhạc đó đó, bạn cài vô cái báo của điện thoại đó, thay vì báo điện thoại là "te te te, ting ting ting" ch chán lắm. Bạn cho nó báo bằng cái bài đó, tức là tới cái giờ, thí dụ như 6:00 là cái giờ bạn muốn đi ấy gì, 6:00 tự động cái bài nhạc đó bật lên trong cái điện thoại, bắt đầu, trời ơi, tứ chi ngồi hổng yên. Nó nhún nha nhún nhảy, nó giật gân lên. Đó, đó là một cái nguồn cảm hứng sảng khoái để chi, tới giờ chúng ta thể dục thể thao, tới giờ chúng ta vận động rồi. Cùng với cái bài nhạc đó đó, nó làm bạn hưng phấn tinh thần, xỏ đôi giày vô, chạy xuống đi theo cái bài nhạc, vừa chạy vừa nghe nhạc, OK hông?
Wow! <laughs> Rồi. À. À, rồi. <laughs> Nghe hay á ha.